अ, जैसे कि अ, कई कार्यों में डेडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी अ, प्राथमिकताएँ किस चीज़ के लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं अ, कई बार अ, जैसे अ, किसी काम के लिए अ, मतलब कोई प्रेफ़रेंस है मेरा, किसी काम को लेके, किसी काम को मैंने अ, प्राथमिकता ज़्यादा दी है, तो उसमें मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि अ, डेडलाइन अ, कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो काम पे भी डिपेंड करती है। अब जैसे मुझे कई सारी अ, प्रॉब्लम्स आती हैं कि अ, कई बार काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, कई कुछ काम जैसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो अ, लेकिन मेरे से जो उसकी डेडलाइन हो जाती है, वो मिस हो जाती है, मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ उसे। समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस इन दोनों कार्य और डेडलाइन, दोनों को किस तरीके से बैलेंस रखें? क्योंकि कई बार अ, डेडलाइन की वजह से आप काम में कई बार पीछे हो जाते हो।
जी। हुँ।
उस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। हाँ जी।
जी। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है, ये प्राथमिकताएँ अपनी सेट करने के लिए। अभी कौन-सा कार्य ज़्यादा ज़रूरी है और कौन-सा कार्य मतलब बाद में किया जा सकता है, उसमें नहीं समझ में आ पा रहा। तो कोई बात नहीं, हम इस पे आएँगे ज़रूर, इसका समाधान निकालेंगे। पर उससे पहले ना, आपकी समस्या को गहराई से समझने के लिए ना, मुझे कुछ जानना रहेगा, कुछ प्रश्न पूछने रहेंगे। तो आप पहले मुझे ये समझाइए, आपके पास रोज़ाना कितने घंटे उपलब्ध होते हैं, मतलब कितने घंटे आप कार्य करते हैं, गहरा कार्य करते हैं? या जिस भी तरह के कार्यों की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताइए।
जी। जी। जी, बिल्कुल। अ, ज़्यादातर मुझे अ, आप समझ लीजिए कि कई बार अ, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, ऐज़ एन मेरी फ़ील्ड ऐज़ एन एक्टर है, मैं ऐज़ एन मैं ऐज़ एन एक्टर मुंबई में काम करता हूँ। तो जैसे कई बार अ, अगर शूट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हम उस पे अ, काम करते हैं, तो हमारा पूरा आप मान लीजिए, 12 घंटे की शिफ़्ट रहती है। तो पूरे 12 घंटे ही आप व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास शूट नहीं आता है, तो आपको खुद पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए अ, जैसे अ, ऑडिशंस आते हैं, तो ऑडिशंस बनाना और कई बार तो ऐसा होता है कि आप ऑडिशंस भी नहीं आते, लेकिन फिर भी भी आप एक्सरसाइज़ करते हैं, अपनी वॉइस पे एक्सरसाइज़ करते हैं। जो एक्टिंग की अ, एक्सरसाइज़ होती है, उस पे अ, काम करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी एक्टिंग को निखार सकते हैं। क्योंकि खाली वक़्त में आप और क्या ही कर सकते हैं? अ, काम के जो काम आपको आने वाला है इन फ्यूचर, जिसका कोई अ, भरोसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो कई बार अ, उम, काम नहीं आता, तो हम इन चीज़ों से जो हमारी तैयारियाँ होती हैं, जो हम अ, करते र जिनको हमें करते रहना चाहिए, उन चीज़ों से हम कई बार भटक जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकताएँ भी उस समय अ, काफ़ी अलग हो जाती है कि हम अ, समय ज़्यादा अपना सोने में निकाल देते हैं या अ, उम, जैसे करें, तो घर के जैसे हम मुंबई में रह रहे हैं, तो कई सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे काम अ, घर के ही जो काम होते हैं, खाना बनाना हो गया, साफ़-सफाई हो गया, तो इन सब में भी काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं। कई बार पता चलता है कि इसी में पूरा आपका दिन व्यतीत हो गया, आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाए हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। मैं मैं समझ पा रही हूँ। मुझे थोड़ा-थोड़ा आपकी समस्या के बारे में समझ में आ रहा है। <clicks tongue> पर फ़िर भी मैं और अच्छे तरीके से, गहराई से इसको समझना चाहूँगी। अब आप मुझे ये बताइए आपने पहले भी डेडलाइन ये समय सीमा का ज़िक्र किया था कि अ, आपको ध्यान नहीं रहता है कार्यों के चक्कर में कि कौन-सा पहले करना चाहिए। प्राथमिकताएँ नहीं आप बना पाते जिसकी वज़ह से आपने कई कार्यों की डेडलाइन भी मिस की है। है ना? तो आप मुझे ये समझाइए कि आप इसका अगर मैं पूछूँ कि ट्रैक कैसे रखते हैं? कि कौन-सा काम <smacks lips> अ, मेरा अ, डेडलाइन जिसकी पास में आ रही हैं, समय सीमा आने वाली है? ये आप कैसे ट्रैक करते हैं? और अगर करते नहीं भी हैं तो फ़िर आपको कैसे अ, अपने ऊपर मतलब ध्यान रहता है कि कौन-सा काम अब करना है, कौन-सा नहीं करना? इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि, किस तरह के कार्य होते हैं, कैसे आप उन्हें अ, विभाजित करते हैं अपने समय के हिसाब से?
जी। जी। जी। अ, बिल्कुल, जैसे मुझे अ, कई बार अ, ऐसा होता है कि हम लोगों को कई बार कास्टिंग ऑफ़िसेज़ जाना पड़ता है। कास्टिंग डायरेक्टर से मीटिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता है। ख़ुद को शो करने के लिए कि हम अवेलेबल हैं कोई हमारे लिए काम है, कुछ मेरे लुक में काम है के नहीं? तो इन कार्यों को मैं सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ क्योंकि अ, जिस चीज़ के लिए हम ये आए हैं, अभिनय करने के लिए अगर अभिनय की अ, ऑपर्च्युनिटी हमें नहीं मिलेगी, तो हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे? तो मैं इन चीज़ों को प्राथमिकता सबसे पहले देता हूँ। और उसके बाद अ, जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे अ, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो तो आपको घर भी देखना है मतलब अपनी मतलब पर्सनल जो आप जहाँ रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो भले ही। लेकिन आपको वो भी देखना है तो जब मैं अ, कास्टिंग ऑफ़िसेज़ के चक्कर लगा के आता हूँ या प्रोडक्शन हाउस में होकर आता हूँ। तो फ़िर मैं जो घर के बचे हुए काम होते हैं तब मैं उनको अ, खत्म करने की कोशिश करता हूँ और तो हाँ, मैं इन सब चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ और बाक़ी जो घर के कार्य होते हैं मैं उन्हें उनको अ, बाद में रखता हूँ। अ, इस प्राथ इन सब चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ हमेशा।
जी। हुँ। हुँ, कहीं न कहीं समझ आ रहा है कि आप ज़्यादा अ, महत्व अपने कार्यस्थल के कार्यों को देते हैं क और उसकी जगह जो घर के होते हैं वो छूट जाते हैं, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, वो समझ में आया मुझे। अब आप मुझे ये समझाइए कि कोई ऐसे समय का अ, आप आप विवरण रखते हैं कि कितना समय हो गया मुझे एक काम करने के लिए, कितना समय मुझे देना है? तो क्या आप ऐसे देखते हो कि कैसे मुझे समय को अपने बाँटना है सारे कामों के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं टाइम टेबल ऐसे ब्लॉकिंग करते हो आप अपने कैलेंडर की या अपने समय की?
जी। जी। हाँ, मतलब करत मतलब कोशिश बहुत करी है लेकिन वो फॉलो अप नहीं हो पाता, मैं उसको अ, फॉलो नहीं कर पाता हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी है कि एक टाइम टेबल सेट करने की अगर जिस अ, ज़्यादातर हमारे पास हम अ, दिन हमारे फ्री रहते हैं क्योंकि शूट्स बहुत कम आते हैं अभी श शुरुआती दिनों में। तो हम ह हमने कई बार कोशिश करा है कि हम टाइम टेबल जो हमने बनाया है उसको फॉलो करें कि सुबह जल्दी उठें और वॉक पे जाएँ एक्सरसाइज़ करें फ़िर उसके बाद घर आके अ, अपनी वॉइस एक्सरसाइज़ करें, घर के काम करें, खाना बनाएँ। फ़िर अ, जो एक्टिंग की वर्कशॉप्स होती हैं जो हम अ, उस पे काम करें वर्कशॉप्स लें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, बुक्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें फ़िल्म्स देखें। लेकिन कई बार जब अ, आप इस एनवायरनमेंट में रहते हैं थोड़ा लेड बैक आप हो जाते हैं थोड़ी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि अ, सोने में ही हमें जब निर्धारित करते हैं कि 11 या 12 बजे के आस-पास हमें सो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि समय सीमा अ, आगे बढ़ गई है हम 1-2 बजे तक सो रहे हैं और सुबह ऑब्वियस सी बात है फ़िर उठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से कार्य की जो प्राथमिकताएँ हैं, हम जो प्राथमिकताएँ हमने तय करी थी वो उन्हें हम नहीं निभा पाते हैं उस तरीके से। तो कई बार हमारे टाइम टेबल पीछे छूट जाते हैं हमारे स्केड्यूल जो होता है हमारा पीछे छूट जाता है। तो इन सारी समस्याओं से काफ़ी जूझना पड़ता है यहाँ पे।
हुँ। जी। हुँ, समझ में आ रहा है मुझे। अ, क्या ऐसा भी होता है क्या आपके साथ अक्सर कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान भटका देती हैं उसकी वजह से भी काफ़ी आपको अ, मतलब संघर्ष करना रहता होता हो कि अपने समय को कैसे अ, बाँटें? अपने समय पे सारी चीज़ें कैसे अ, मतलब पूर्ण किया करें या फिर कैसे उनकी प्राथमिकताएँ सेट करें? तो क्या आपकी ऐसी कुछ ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भी हैं आम तौर और अगर हैं तो वो आम तौर पे कौन-सी हैं? कैसी-सी हैं?
जी, बिल्कुल है, सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा फ़ोन है कि अ, कई बार हम जब अ, किसी काम को तय करते हैं कि आज मैं अ, इसको अ, मतलब मेरी एक्सेस मान ली एग्ज़ा एज़ एन एग्जाम्पल कोई एक्सरसाइज है मैंने तय करी है कि मैं इसे इस निर्धारित समय पे करूँगा। लेकिन जब हमारे अ, किसी का कॉल आ जाता है या कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप उसमें स्क्रॉल करते-करते इतना खो जाते हो कि आपको समय सीमा का पता ही नहीं चलता। आप रील स्क्रॉल करने में ही आपको कम से कम आपने देखा कि 5 मिनट के लिए आपने अपना फ़ोन चेक किया आपको पता चला 1 घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया। आपका समय जो था जो आपने तय किया था जिस चीज़ के लिए आपने उसको प्राथमिकता दी थी वो कहीं दूर नज़र आती है आपको। आप उससे कहीं अ, ध्यान ही नहीं दे पाते उस चीज़ पे रील्स की वजह से इतने डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। और कई बार किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि उसने बोला कि चल भई अ, चलते हैं घूम के आते हैं, तो आप कई बार मना करने की कोशिश करते हो लेकिन वो जबरदस्ती आपसे ज़िद करता है और फिर आप सोचते हों कि सोचते हैं कि नए शहर में हूँ, नए लोगों से जान पहचान हुई है, अगर मना कर दूँगा तो ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए। और कई अ, बार अ, अगर आगे काम आए मेरे और फिर मुझे इस चीज़ की इस चीज़ को झेलना पड़े कि कहीं वो नाराज़ हुआ बैठा है। इस चीज़ को लेके बैठा है और मुझे वो उस चीज़ की जानकारी ना दे जिसकी मुझे ज़रूरत हो तो इन सब चीज़ों की अ, से हमें काफ़ी जूझना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट बहुत करती हैं।
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, देखिए, अब मुझे ना, आपकी समस्या का सही तरीके से आकलन हो चुका है। <clicks tongue> तो मैं ना आपको कुछ ऐसी अ, टिप्स बताऊँगी या ऐसी कुछ बिंदु बताऊँगी, अगर आप उसके हिसाब से अपने दिनचर्या को बाँटेंगे ना, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो आप अपने दिन को ना, 3 हिस्सों में बाँटिए। देखिए, सुबह का हिस्सा, दोपहर का और शाम का। उसी के हिसाब से ना, अपने कामों को भी बाँटिए, जैसे कि सुबह के समय ना, आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, तंदुरुस्त महसूस करता है और बहुत ज़्यादा उसका ध्यान केंद्रित भी रहता है। तो उस समय में ना अगर आप हाइ फ़ोकस टास्क्स करोगे ना, मतलब जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हो, तो वो ब काफ़ी सही रहेगा। वैसे ही दोपहर में आते-आते, जो थोड़े कम, जिस पे आपको ध्यान देना हो, वो वाले काम कीजिए और शाम में आते-आते तो बिल्कुल ही हल्के-फुल्के जो काम रह जाते हैं, उनको आप लीजिए, उनको कीजिए। तो ऐसे अगर आप काम को समय के हिसाब से बाँटेंगे ना, काफ़ी आपको मदद होगी। दूसरा, 3 सबसे अ, ज़रूरी काम क्या हैं? वो तय कीजिए। मतलब आपको दिन के हिसाब से ना, एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन-से तत्काल काम हैं और कौन से महत्वपूर्ण काम हैं। उसके हिसाब से आपको एक अ, सुबह-सुबह के समय ही ना, अंदाज़ा मिल जाएगा कि, कौन से काम करने हैं और मुझे उसके लिए कैसे टाइम को ब्लॉक करके रखना है। अगर मैं बताऊँ तो, ब्लॉक का मतलब कि आपने कैलेंडर फ़िक्स कर दिया कि, "मैं इत इससे इस समय से लेके इस समय तक ये वाले प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, ये वाली मीटिंग्स लूँगा, ये वाले तरीके पे मैं पढ़ा पढ़ूँगा।" या जैसे भी आपका काम रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अ, मदद करेगा। देखिए अ, एक समय पे ना, एक ही काम कीजिए, मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना, सारी प्राथमिकताएँ बिगड़ जाती हैं और टाइम ना टूट जाता है, जो आपने ब्लॉक किया होता है। एक टास्क एक समय पर एक्त एक तरीके से ध्यान और आप देखना, आपका जो परिणाम निकलेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कैटेगरी में अपने कामों को बाँटना पड़ेगा अलग-अलग, जैस जैसे कि कौन-से तत्काल हैं और महत्वपूर्ण हैं, जो तत्काल हैं पर महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो तत्काल नहीं हैं पर महत्वपूर्ण हैं, और जो दोनों ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स बना के काम को डिवाइड करोगे ना, बाँटोगे, तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो कहीं न कहीं अगर आप अपने दिन को इस तरीके से प्लान करके चलेंगे ना, मतलब पहले ही आपने बना लिया कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, किस-किस समय पे करना है और कितनी देर में कम अ, काम को खत्म करके काम अगला शुरू करना है ना, तो वो आपको सच में ही काफ़ी ज़्यादा मददगार मिलेगी। तो आप ऐसे शुरुआत कीजिए। देखना, आपकी सारी संघर्ष, आपका सारी प्राथमिकताएँ खुद ब खुद सेट होने लग जाएँगी।
जी। जी। जी। जी। जी। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इन चीज़ों का जवाब दिया, मेरी समस्याओं को आपने सुलझाने की कोशिश करी। मैं कृतज्ञ हूँ आपका और बिल्कुल, मैं इसपे अ, फ़ॉलो करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े, तो मैं यहीं पे आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद।